<clicks tongue> Sì, poi, ehm, è personale.
Cioè potrebbero capitarti tante cose, no, e tu comunque te le precludi perché non gli dai modo di, no, di di di succedere quindi, secondo me è un po' <clicks tongue> diciamo che è è un argomento un po' un po' ambiguo, <chuckles> un po' così perché di dipende ecco, con chi ne parli.
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Mh-mh. Sì. <chuckles> Mh-mh.
Sì, però giustamente è la vita come si dice, no?
È la vita sì, eh, bisogna prenderla così com'è e ognuno ha il suo passato, le sue le sue faccende.
È la vita. Certo. Va presa un po' con filosofia dai.
Esatto, sì, io la penso così. <chuckles>
Mh. Sì, per forza se no va bene è stato un piacere, io scappo.
E per me, grazie. Ciao.
Alla prossima, ciao, ciao.